À, bạn ơi, giờ hãy nghĩ lại là các các ngã rẽ trong cuộc đời của bạn nha, ừm, bạn có thể kể lại câu chuyện nào đó mà ở đó gia đình bạn đã đóng vai trò là quyết định cho bạn hông bạn? Ưm, có thể là định hướng, hoặc là thậm chí là thay đổi hoàn toàn lựa chọn của bạn hông?
À, mình nghĩ chắc là hồi mà mình học thi đại học á bạn, thì lúc đó thì mình được gia đình định hướng cho là học theo hướng ngành dược á. Rồi mình nghĩ đó cũng là một trong những cái mốc quan trọng trong cái cuộc đời của mình về cái việc mà gia đường ảnh hưởng tới những cái quyết định trong đời mình á bạn.
Ờ. Ồ! Ừm, vậy hả bạn? Ừm, vậy thì lúc đó gia đình có bày tỏ quan điểm của họ như thế nào vậy bạn?
À, thật ra lúc đó thì ba mẹ mình có cái nguyện vọng á là mình sẽ học theo ngành y nè. Nói chung là y dược á thì sẽ nghĩ là cái ngành đó sau này học ra thì sẽ dễ kiếm việc làm nè, cũng như là có kinh tế ổn định hơn đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, vậy thì cái phản ứng đầu tiên của bạn á nha khi mà nghe cái định hướng đó là gì vậy? Đồng thuận hay là bối rối, hay là phản kháng quyết liệt vậy bạn ơi?
Ờ, thật ra thì lúc mà mình học cấp 3 á là mình đã chọn theo cái ngành là học Sinh, học chuyên Sinh đó bạn, cho nên là khi mà ba mẹ hướng tới là đi theo dược, lúc mà thi đại học thì mình thấy nó cũng hợp lý đó. Nhưng mà sau đó thì có những biến cố khác thì lúc đó mình nhận ra là, à, có những cái quyết định của gia đình á, nó ảnh hưởng tới cái quyết định của mình, nhưng mà cả hai cái nó không có hòa hợp được với nhau á bạn ơi.
Ờ. Ồ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi ha. Vậy thì cuối cùng á nha, thì cái cái quyết định cuối cùng của bạn là nhì là gì gì vậy? Ừm, và nhìn lại bây giờ á, bạn cảm thấy quyết định lúc đó bạn có thấy hối hận hông?
Ừm. À, thật ra thì lúc đó thì mình vẫn thi cái môn học là môn đại học là thi Sinh luôn á. Nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn học theo khối D nữa thì lúc đó sẽ là Toán, Văn, Anh. Đó, thì khi mà mình học thì lúc mà thi thì kết quả điểm Sinh cũng hổng được tốt lắm cho lắm.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, vậy là bạn có quyết định theo, a, bạn bạn quyết định theo, a, ngành Y không vậy? Ngành Dược chứ, đúng hông?
À. Khi mà có kết quả đại học rồi đó, thì cái điểm Sinh của mình nó không được tốt lắm cho nên là lúc đó thì mình lại chuyển hướng sang là học theo khối D, đó là Toán, Văn, Anh. Thì lúc đó mình học theo, a, chương trình của Ngôn ngữ Anh, đó, thì kh thì nhìn lại thì mình thấy lúc đó cũng có vẻ là mình chưa có được trải nghiệm nhiều lắm á. Thì mình cũng đi theo định hướng của gia đình, nhưng mà cái sự thật là mình không hề giỏi theo những cái gì gia đình đang mong muốn ở mình đó bạn.
Ờm, ờ. Ồ! Ồ! <laughs> Ừm, đúng rồi ha. Và chắc chắn là cho có sẽ có những lúc mà mong muốn cá nhân của bạn á, so với kỳ vọng của gia đình sẽ sẽ không bao giờ chung về một hướng cả, thậm chí nó đối lập hoàn toàn luôn. Vậy thì khi mà có những cái trường hợp đó xảy ra á bạn, thì bạn thường sẽ xoay sở như thế nào vậy?
Đúng rồi Ừm, khi mà mình nhìn lại rồi đó thì mình thấy là nó đang có cái vấn đề là gia đình luôn có kỳ vọng nè, cũng như là một phần nào đó có áp lực lên cái cuộc sống cũng như là những cái hành vi của mình á bạn. Ờ, bên cạnh đó thì như bạn nói thì cái năng lực của mình nó lại đi theo một cái ngã hướng khác nữa. Thì mình nghĩ ở đây hông phải là câu chuyện là đúng hay sai, mà chỉ là mỗi người có những cái mong ước, nguyện vọng khác nhau á, cho nên là mình nghĩ là cần phải trao trao đổi nhiều hơn để mọi người hiểu rõ hơn nhau á bạn.
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi, thì bạn có nói là mỗi người có một cái quan điểm hay là một cái mong ước khác nhau, đúng hông? Và chúng ta thì cần phải trao đổi, điều đó thì rất là chính xác luôn đó. Vậy thì bạn có cái chiến lược nào để trình bày quan điểm của mình, ờ, một cách, ừm, ôn hòa với như với những quyết định kiên định của mình với gia đình hông? Tại vì mình thấy là đôi khi, ờ, nói chuyện với gia đình cũng có những cái khó khăn nhất định ha!
Ừm, đúng đó. Đúng rồi đó, mình nghĩ là cái khó khăn lớn nhất á có thể là cái cách biệt thế hệ á bạn. Thì ba mẹ tất nhiên nào cũng sẽ muốn tốt cho con cái mình thôi, nhưng mà tụi mình thì cũng sẽ có những cái nguyện vọng, những cái bày tỏ khác. Đó, thì mình nghĩ cái cách mà chia sẻ OK nhất á, thì sẽ là tụi mình phải có một cái, a, cái việc là mình phải trung thực với lại những cái tâm tư t nguyện vọng của mình nè, nhưng mà mình vẫn sẽ là trọng kính trọng ba mẹ khi mà mình bày tỏ những cái điều đó.
Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Ờ. Ừm. Vậy thì nha, ờm, ừm, đ không không thể mà lúc nào mình cũng có thể nếu mà cái vấn những cái vấn đề xung đột xảy ra quá thường xuyên á, thì mình cũng không thể nào lúc nào cũng có thể bày tỏ tâm tư nguyện vọng với gia đình được. Vậy thì bạn có cách nào để đặt ra một cái làn ranh giới, kiểu, cần thiết để cho riêng tư của mình á, ờ, để cho mọi người biết, à, đó là quyết định của mình và s tôn trọng cái quyết định của mình, ờ, để cho giữ được cái sự tôn trọng và tình yêu thương giữa gia đình hông?
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó. Mình nghĩ là cái việc mà giao tiếp á nha, thì lúc nào mình cũng sẽ chia sẻ rõ ràng nhưng mà mình cũng sẽ tôn trọng người khác, và mình nghĩ là mình cũng sẽ làm rõ cái vấn đề là, à, đây là những cái kỳ vọng và những cái áp lực của ba mẹ. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái kỳ vọng và những cái áp lực riêng của bản thân, đó. Thì mình nghĩ là cái việc mà cứ trao đổi với nhau nè, theo một cái cách rõ ràng nhất thì mọi người ít nhất thì mọi người cũng sẽ có thể nghe và hiểu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mọi người phải chịu mở lòng lắng nghe nhau đó bạn ơi.
Ừm. Ừm. Chính xác luôn, cái việc mà mở lòng lắng nghe nhau chắc là luôn cần thiết cho mọi trường hợp luôn. Ưm, vậy thì nha, ở văn hóa nước mình á, thì mình thấy là cái khái niệm mà hiếu thảo á, và cái sức ép từ cộng đồng đôi khi cái đó một sức nặng rất là lớn đối với mỗi chúng ta luôn. Ơ, vậy thì, à, theo quan sát của bạn nha, cái đ cái cái, hừm, cái điều kiện văn hóa về hai cái khái niệm này nó khác nhau như thế nào qua từng tế hệ vậy? Ví dụ như từ thời ông bà cha mẹ chúng ta cho đến đời chúng ta chẳng hạn, và sự khác nhau nữa là ở thành thị và nông thôn chẳng hạn, mình thấy nó cũng có rất là nhiều sự khác biệt á.
Ừm, đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Mình mình nghĩ là qua từng thế hệ thì cái việc mà thế hệ của tụi mình á, mình nghĩ là cũng là bem khi mà mọi thứ nó trở nên, là, dễ thở hơn á, phải nói theo cái cách này, có nghĩa là mình không bị bó buộc quá về cái việc là phải báo hiếu nè, hay là, kiểu, phải như là Việt Nam mình người Việt Nam mình bảo là "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó." Đó, thì mình cảm rất là may mắn và đặc biệt may mắn hơn là ba mẹ mình cũng rất là dễ để, a, tôn trọng những cái quyết định của mình, và cũng như là dễ mở lòng khi mà lắng nghe những cái góc nhìn khác á bạn.
Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ngoài, à, ngoài gia đình nha, thì cũng còn những cái mối quan hệ khác rộng hơn như là anh chị em nè, họ hàng nè, và đặc biệt nha, ở v ở các vùng phía Bắc thì các mối quan hệ họ hàng được được nặng được đặt lên rất là nặng luôn ha! Vậy thì theo bạn nha, ưm, có khi nào mà những cái áp lực từ họ hàng á, hoặc là thậm chí chỉ đơn giản là hàng xóm thôi thì nó ảnh hưởng đến quyết định của bạn và gia đình của bạn hông?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, mình nghĩ là có đó nha, và bản thân của mình cũng được trải nghiệm cái điều đó. Thì chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản thôi là do là mình có họ hàng và con cái của những cái cô chú đó cũng xêm xêm tuổi của mình. Đó, thì mình cũng sẽ không tránh khỏi cái việc là bị so sánh với nhau, mặc dù là cái mối quan hệ của tụi mình khá là tốt, nhưng mà trong đâu đó thì con người vẫn sẽ có cái lòng đố kỵ đó bạn. Đó, thì khi mà, ờ, thấy là những cái bạn đó có những cái, ờ, thành tích tốt, đó, thì vô tình ba mẹ mình cũng sẽ một cách nào đó có thể là cũng kỳ vọng là mình cũng sẽ như vậy. Hoặc là hàng xóm khi mà họ chia sẻ những cái bài đó, thì họ cũng một cái cách nào đó họ muốn là, à, "Con của tôi giỏi hơn con của anh chị." Đó, thì mình nghĩ đây cũng là những cái mà ảnh hưởng tới cái quyết định nè, cũng như là cái tâm trạng của bản thân mình khi mà mình bị đặt vào những cái việc mà so sánh như vậy đó bạn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, chính xác ha! Cái việc mà đạt kỳ vọng và bị so sánh là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi mỗi người chúng ta khi lớn lên ha. Ờ, nhưng mà mình thấy là ngoài những cái điều mà không không được tích cực lắm như vậy á, thì cũng có những điều rất là tích cực từ, à, họ hàng cũng như là các mối quan hệ xung quanh ha! Thì từ chê vậy thì theo bạn thì ngoài áp lực ra thì sự gắn kết những cái mối quan hệ này còn có có được xem là đôi khi nó là điểm tựa, hay là giá trị tích cực nào khác trong cái quyết định lớn trong cuộc đời bạn hông?
Rồi. Ừm, mình nghĩ nếu mà nói về cái mặt tích cực á, thì đầu tiên mình phải kể tới ba mẹ mình trước. Tại vì một cách nào đó thì cái những gì mà mình đang được tận hưởng nè, chẳng hạn mình có cơ hội được đi, a, học đại học nè, hoặc là cũng như có thể tự chọn những cái ngành mình yêu thích á, thì một phần cũng có cái sự hỗ trợ của gia đình là từ ba mẹ về mặt tài chính cho mình nè. Và mình cũng sẽ có những cái mạng lưới hỗ trợ của ba mẹ khi mà quen biết những cái cô chú hoặc là những cái người khác có thể hỗ trợ cho mình trong cái việc mà mình, ơ, kiếm việc thực tập chẳng hạn. Đó, thì mình cảm thấy rất là biết ơn về cái việc mà nhờ có những cái ảnh hưởng như thế này, thì nó cũng giúp cho cái việc mà mình đi tìm kiếm những cái ước mơ nó dễ dàng hơn đó bạn.
Ừm. Ờ. Chính xác. Ừm, và sẽ sẽ có những cái trường hợp á, nãy như mình đã nói là, ờ, t sự tích cực và tiêu cực của gia đình rồi, đúng hông? Thì bây giờ là đi sâu một chút đi, ơ, sẽ có những cái trường hợp mà sự ảnh hưởng của gia đình nó trở vô thành trở nên, ơ, tiêu cực á, sẽ gây áp lực cho mỗi chúng ta cũng như là cho các bạn trẻ nữa. Ưm, vậy thì, ờm, gây ra những cái sự ảnh hưởng tinh thần rất là nặng nề nha, mình đã thấy rất nhiều trường hợp như thế rồi. Vậy thì theo bạn nha, làm thế nào để chúng ta, mà cũng như là cha mẹ hoặc là những người thân của chúng ta nhận ra được cái làn ranh đỏ giữa cái việc mà, ừm, gọi là, tư vấn và gây áp lực cho bản thân vậy?
Rồi đó. Ừm. Ừm, đúng rồi. Bạn cũng có bị Ừ, mình nghĩ là nói đầu tiên là cái bản thân của tụi mình á, thì phải tự tin trước. Có nghĩa là tự tin là mình tin là mình đều có thể làm được việc này, và cái quan trọng là mình không có thể tự bản thân mình cũng không nên so sánh mình với người khác. Đó, thì khi mà mình những cái áp lực so sánh đó rồi thì mình nghĩ là bất kỳ những cái quyết định nào của mình, mình cũng sẽ dựa theo cái việc mà mình nhìn người khác, rồi mình đưa đến những cái quyết định thì nó hổng có hợp lý cho lắm. Đó, thì mình nghĩ cái đầu tiên là tụi mình phải tự tin nè, rồi cái thứ 2 là mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ, để ba mẹ hiểu rõ mình hơn đó bạn.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi ha! Vậy thì, à, theo bạn nha, ừm, khi mà một người mà đã, gọi là, đã đạt, đã đã chạm đến cái làn ranh đỏ của rồi đó. Thì, à, mà mà người đó sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt, và đâu sẽ là một cái bước đi nhỏ nhất và an toàn nhất để mà họ có thể, ờ, bắt đầu c bước ra khỏi làn ranh đỏ đó vậy, để tạo sự thay đổi?
Ừm. À. À, cái này mình cũng đã từng trải nghiệm rồi đó, thì đôi lúc mình cảm thấy mọi thứ nó stress quá nhiều. Ý là mọi người không có hiểu mình nè, mọi người lại có thêm kỳ vọng vô cái cuộc đời của mình. Đó, mà bản thân mình thì lúc đó cũng không biết mình phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Đó, thì lúc đó thì sẽ dành cho bản thân mình 3 ngày, 4 ngày, thậm chí là 1 tuần, 2 tuần để mình có thể bình tâm lại thôi. Có nghĩa là mình không muốn kiểm soát mọi thứ nữa, mình cứ để nó như vậy thôi. Đó, thì khi mà mình cảm thấy bình thường, bình tĩnh lại và trải qua hết những cái cảm xúc tiêu cực rồi đó bạn, thì mình sẽ l vạch ra những cái việc nhỏ nhỏ mà mình có thể làm lúc đó. Chẳng hạn như là nghe những cái bài hát mình thích nè, hoặc là đi tập chẳng hạn. Đó, mình giúp cho cơ thể của mình từ từ lấy lại năng lượng, rồi sau đó mới có thể quay trở lại cái đường đua để tiếp tục những cái việc dang dở đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. <chuckles> À, thì khi mà đề chạm tới làn ranh đỏ, thì bạn sẽ thường, ờ, có những cái yếu tố chủ quan từ bản thân, đúng không? Ví dụ như dành những khoảng lạnh cho bản thân để có thể mà, ờ, bình ổn định lại tâm tâm lý, đúng không nào? Ừm, nhưng mà nha, mình thấy là ngoài những yếu tố chủ quan như vậy á, thì những yếu tố khách quan á cũng rất là quan trọng á. Ơ, ví dụ như là vai trò của một người ngoài cuộc như là một người bạn thân chẳng hạn, hoặc là người cố vấn, hay chuyên gia ở ngoà ở ở trên trường, trên lớp mà bạn cảm thấy tin tưởng như vậy á, thì bạn thấy những cái vai trò như thế quan trọng như thế nào trong những giai đoạn như thế này vậy?
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, bạn nhắc thì mình mới nhớ, thì đây cũng là một cái cách mà mình giải quyết những cái nỗi buồn tiêu cực đó. Thì mình cũng sẽ chia với người bạn thân nè, hoặc là chia sẻ với những người cố vấn. Đó, thì ít ra mình sẽ kiếm được một cái người nào đó mà mình cảm thấy là mình được lắng nghe nè, và đặc biệt là mình được trân trọng á. Đó, thì khi đó thì những cái cảm xúc tiêu cực nó cũng sẽ vơi bớt được phần nào và cảm thấy là những cái vấn đề của mình nó không quá là to bự. Đó, tại vì nhìn cái góc nhìn của bạn thân nè, hoặc là những người cố vấn thì họ sẽ cho mình những cái thông tin, những cái góc nhìn khác, và họ sẽ bảo là mình sẽ còn rất là nhiều sự lựa chọn, và mình cũng đừng nên tự áp lực bản thân mình quá là nhiều.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, khi mà mình có thể tìm đến sự hỗ trợ của những người ngoài cuộc như vậy, thì có thể là mình sẽ được nhận được những lời khuyên vô cùng là tích cực và khách quan, đúng hông? Ừm, vậy thì, à, đối với những trải nghiệm của bạn đi, thì sau tất cả thì cái bài học lớn nhất mà bạn đã học được về việc giữa dung hòa giữa tình yêu thương dành cho gia đình á, và cái, a, cái, a, ờ, con đường riêng của mình và trái trái tim bạn mách bảo là gì vậy?
Rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Mình nghĩ nha, thì cái này phải là đầu tiên mình phải cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình được, đó, thì những người xung quanh hạnh phúc, đó. Thì làm gì thì làm, thì người cuối cùng vẫn sẽ là bản thân mình nè, chịu trách nhiệm với lại cuộc đời của mình. Đó, thì có thể là sẽ có cái xung đột hoặc những cái mếch lòng với nhau khi mà mình không có làm theo những gì người khác muốn. Đó, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ là người đi đến cuối chặng đường này chỉ là một bản thân mình thôi. Đó, thì mình sẽ đặt cái trách nhiệm của bản thân mình lên hàng đầu và cũng như là xem cái cách mà đối nhân xử thế nó trở nên hòa nhã hơn, nhưng mà không kể nã kệ ờ, một người nào đó và mình tự cho cái giá trị của mình xuống thấp hơn. Đó, thì mình nghĩ đây sẽ là một cách mà không chỉ bản thân mình, mà kể cả những bạn trẻ khác thì cũng nên luyện tập và áp dụng, để mình có một cái cuộc sống nó đỡ stress hơn và mình cũng sẵn sàng theo đuổi những cái đam mê của bản thân á bạn.
Ừm, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, những cái cách mà bạn đưa ra nghe rất là hay và và thiết thực đó nha. Ừm, vậy thì bây giờ đi, bạn hãy đóng vai trò là một người ngoài cuộc đi, như như câu hỏi vừa nãy mình vừa hỏi đó, là một người bạn thân hay là một người chuyên gia, sẽ đi đưa lời khuyên cho những người đang nằm trong cái làn ranh đỏ giữa cái việc mà, ờ, áp lực của từ phía gia đình và người thân á. Bây giờ nha, bạn hãy đóng khi bạn ví dụ như bạn đang gặp một người đang bị nằm trong làn ranh đỏ đi, thì bạn sẽ đưa ra những cái lời khuyên gì cho họ vậy?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là mình sẽ nói với người đó là "Bạn đã làm rất là tốt rồi nhưng mà chờ thì bạn chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày thôi, mình bình tĩnh lại và mình hãy làm những cái gì mình đang yêu thích đó. Thì khi mà mình giải tỏa hết được những cái năng lực tiêu cực rồi đó, thì lúc đó mình sẽ quay trở lại cái trường đua thôi. Tại vì cái đường đua này thì là của một mình bạn thôi chứ bạn đừng mãi nhìn sang người bên trái hay là người bên phải. Tại vì nếu mà làm vậy thì bạn sẽ không có thể kết thúc đường đua của mình được đâu. Đó, thì mình hãy cho bản thân mình được re relax nè, giải tỏa một chút, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lại. Và tất nhiên là ba mẹ vẫn sẽ luôn ở đó bằng một cách nào khác thì ba mẹ vẫn sẽ luôn cổ vũ và động viên mình thôi. Cho nên là cố lên nha!"
Ờ. Ừm. Ồ! Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, chính xác ha! Nhưng mà bây giờ hãy đi vào một cái hành động cụ thể đi, ờ, với một người đang trong làn ranh đỏ thì theo bạn là việc gì mà họ nên làm đầu tiên để có thể, gọi là, bước một bước đầu tiên ra khỏi làn ranh đỏ đó vậy?
Ừm, hoặc có thể là cầm điện thoại lên nè, và chia sẻ với lại bạn thân hoặc là rủ bạn bè mình đi cafe một buổi thôi. Đó, rồi sau đó thì khi mình nói ra hết được những cái tâm tư trong lòng rồi đó, thì ít nhiều gì họ cũng cảm thấy là, ờ, cái áp lực này nó không lớn đến vậy đâu, và mình có thể có thể quay trở lại và tiếp tục làm việc những gì mình đang yêu thích.
Ờ. Ừm, chính xác. Ừm. <clicks tongue> ừm, một một cái hành động rất là, à, cũng rất là th quen thuộc với giới trẻ của người Việt mình ha! Ờ, thì, cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay và ý nghĩa nha. Xin chào bạn!
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cảm ơn bạn nhiều nha!